Entendi. E aí, ela colocava água fria, eh, e eu não sei, a textura do arroz ficava meio pegajosa, assim. Eu não sei se ela colocava muita água, eh, e aí eu achava que o arroz ele ficava muito cozinhava demais. É, é. Aí, eh, eu comecei na igreja, né, eles fazem eles faziam o almoço pra vender. E aí, eu descobri que é a sogra da minha tia que estava fazendo o arroz lá, da igreja. Eh, e aí eu fui e pedi pra ela me explicar como era. Aí, ela faz assim, ela pega, coloca o óleo, o alho, ela lava o arroz e espera o arroz dar uma secada, assim, sair toda a água. E eu acho que isso faz toda a diferença na hora de na hora de preparar o arroz, deixar aquela água da lavagem secar completamente. E aí
Hum. Ham, tá. Meio papa. Hum. Uhum. Tá. Uhum. Ah, ela la. Tá. É. Tá. Você acha que é porque o amido do arroz, ele deixa o arroz mais papa?
eu acho que sim. Aham, eu acho que que quando lava, eh, sai uma água bem branca, né? E e uma outra coisa também é que ela deixa o arroz meio que
Tá, entendi. Uhum. É. É.
torrar não é torrar, eh, fritar fritar. Isso, deixa ele fritar bem, mas até ele ficar branquinho, assim, sem ficar preto ou marrom. E aí, ela vai e coloca água quente, uma quantidade de água quente, hã, que cubra o arroz e fica um pouquinho a mais. Não, não coloca muita água. E o arroz fica soltinho. Fica soltinho. Sim, sim, eu sempre faço, eh, desse jeito e dá muito certo. O meu enteado, ele é americano, né, ele tem 12 anos, e ele come, eh, quando eu faço arroz, ele come o arroz puro, de tão bom que fica.
Fritar, assim? Ah! É. Certo. Uhum. Tá. É mesmo! Ai, você testou? Que legal! Hum. Uhum. Sério? Ai, nossa, deu até água na boca aqui, que eu adoro um arrozinho.
Aham. Sim, sim. É muito bom. Fica muito bom fazer desse jeito.
Um arroz soltinho. E e como que você faz? Você deu aí da receita de como você faz o seu arroz, e como é que você faz o seu estrogonofe? Tem algum truque especial que você usa?
Sim.